Oye, ¿qué tanto afectó la pandemia a tu carrera o al desempeño que estabas teniendo mientras estudiabas esto?
Muchísimo. Fíjate que yo sí pensé en salirme ese semestre, porque sí llevaba materias muy complicadas. O sea, que eran temas que sí tenía que ir a laboratorios, pero, pues, la pandemia se atravesó, y muchos de mis compañeros decidieron seguir. Y, pues, yo dije: "Ni modo que me quede también, pues, ni modo, a seguirle". Y con los maestros que tenía, algunos eran muy buenos y nos tenían demasiada paciencia, que ahí se ve cuando a alguien le gusta su profesión y también enseñar, por ejemplo, eh, había algunas materias que era como de inyectar. Yo ya lo había hecho antes porque había tenido unas clases, o sea, fuera de, pues, de las clases de medicina, pero ahí me acuerdo que había un doctor que nos decía: "Cómprense una patita de puerco y ábranla, y ahí vamos a suturar", y así, le íbamos enseñando como en videollamada todos, y luego el de: "Saber, acérquenme a la cámara, quiero ver cómo lo están haciendo", o luego un jamón o bueno, imagínate que hacíamos de todo para poder aprender. Y ahí sí dije: "Qué bonito que él nos tuvo la paciencia y querernos enseñar".
De plano. Ajá. Ujú. Claro. Ajá. <chuckles> Ajá. Claro. Oh, muy bien. Jum. Se las ingenió. <chuckles> Ujú. Sí, suena muy bien. Oye, ¿y hubo alguna materia que te pareciera particularmente aburrida durante la pandemia, que esa sí te gustaba presencialmente, pero que cuando tuviste que empezarlo a hacer desde casa dijiste: "Ay, no, de en esta modalidad definitivamente no me está gustando"?
Sí, fíjate que fueron 2 materias, en realidad. Una fue anestesiología y la otra cardiología. Son materias que a mí me encantan, o sea, de verdad, yo esas materias sí las quería dar de baja, porque sí dije: "Quiero llevarlas presencial", pero, pues, ya al final, pues, me tuve que quedar, ni modo. Pero sí o sea, por ejemplo, con los doctores que yo había metido, ellos son superbuenos haciéndolo, y ellos decían que te llevaban a sus consultorios a, pues, a que tú hicieras todo con ellos
Ajá. Claro. Ajá. Ah, ya. Ujú. Sí. Sí, era mucho más interesante hacerlo presencial, por supuesto.
y por eso los metí. Sí. Así es.
Oye, ¿y qué trucos concretos utilizaste para que no te parecieran tan aburridas estas 2 materias haciéndolas desde casa, ya que no podías ir a los consultorios de tus profesores?